はい。話せていないんです。
あ、そうなんですね。ま、そうですね、お母さんに結構、離婚するって、まあ、昔からの考えの方だと、ね、なかなか、「その後どうするの」とか、なんかすごいいろいろショック受けますよね。特に娘さんのことっていうふうになると。
はい。 うーん。 そうですね。
ふんふん。
まあ、私がそす育ってきた環境がほんとに
えと、はい。 ええ。
家族とか、あと、まあ